Eh, no, ten eh, sí, a de cómo llegué, di di digo, no tengo, te digo, no tengo ni idea. <chuckles> No sé, si fue com por una recomendación de YouTube, o no s sí, YouTube sí había.
<chuckles> Ah, pero, ya estaba YouTube, ¿no? O sea, ya ah, okey, vale, vale. O sea, ya podías llegar ahí, que a lo mejor, te salía un video ahí random, y salía Il Divo, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, yo creo que del de los de las canciones de Il Divo, pues, yo creo que, 1000000 de reproducciones, es mía, ¿no? <laughs> Y, este. Sí, porque, aparte era era bue como que, siempre era mi rutina, así de que me levantaba, ponía canciones, este, yo cantaba, la volvía a repetir, y luego me pasaba otra, y la volvía a repetir, y así, hasta que ya me tenía que ir a la primaria, ¿no? Este, y justo
Vale, vale. Ah. <laughs> Guau. Sí. Mm. Guau. Oye, y en qué momen dime, dime, cuéntame.
no, sí, te iba a decir, que justo cuando fue cambiando, este, mm, fue, porque, yo como que me enamoré, de una chavita de, ya sabes, ese típico amor de primaria, ah, <chuckles> este, en el que ella no, bueno, no ella escuchaba, todo lo que era regetón, y todo era todo así, ¿no? Y yo, como que: "Ay, bueno, pero es que me encantas". <laughs> "Me encantas".
Ajá. Ujú. <laughs> Puedo escuchar contigo, de, este, no sé qué, Daddy Yankee, J Balvin, o lo que quieras, Maluma, así. <laughs>
Ándale, Don Omar. No, porque, en ese momento todavía, no no existían esos cuates, ¿no?, solo Don Omar y y no sé quién más, ¿no? Y y yo así como que: "En su flá".
Ah, bueno. Pero, ¿entonces, empezaste a escuchar reggaetón por ella, así?
Sí, ¿tú crees? La Factoría, obvio, fue al principio, como que nada más, así de que, ah, bueno, lo voy a escuchar por ti, y ya. Y, este, porque, ah, no, sí, cierto. Otra cosa que yo también escuchaba mucho, era hip hop y rap, sobre todo mexicano, ya sabes, Cartel de Santa y cosas así.
Mm. Ujú. Ah. Okey. Ah, sí, sí, sí.
Este, y bueno, yo me creía acá, el pandillerito, ¿no? <laughs>
<chuckles> Oye, ¿también te vestías así, como de ese estilo, o nada más por la música?
<laughs> Sí, sí. Sí, sí me vestía así, y aparte, tú ya sabes, la tachuela en el pan en el pantalón, para que no arrastrara. <laughs> Y aparte, quería ser pelón, ¿no? <laughs> Qué bueno que nunca lo hice. Este, mm, pero, sí, esa era como mi tendencia a escuchar, y después, pues, ya, o sea, si fuimos noviecitos, lo que sea. Pero, justo cuando cortamos, eh, porque, ya pasamos a la secundaria, ya, este, como que como justo yo lo sentía, como que, ay, escucharla más a fuerzas, eh, pues, ya lo dejé de de escuchar así por completo. Y otra vez volví al rock, y a todo ese tipo de cosas, y tal vez, un poquito más alternativo, ¿ya sabes? <sniffs> Este, mm, y des
Claro. Ay, si es cierto. Ajá. <laughs> Sí. Ya. <chuckles> Ujú. Ajá. Sí. Mm. Ujú. ¿Ya no tan clásico, entonces, así, de esos grupos? O sea, ¿también conociste grupos nuevos de rock?

No, fíjate que no soy mucho de ir no, no soy mucho de ir a conciertos y cosas así. No sé por qué, pero no, como que no me llaman la atención. Soy, o o sea, si o sea, si puedo por ar por ahí, no sé, de cuestión del destino, ah, yo no me quejo, pero así de que yo esté al pendiente de un concierto y, ay, y ahí estoy comprando los boletos, como que no, no soy de ese estilo. Soy más como de ir a toc de ir a tocadas, este, a a resta ah, bueno, como a bares, ¿no? Este, eh, de repente que se arman el toquín con un amigo "ah, pues vamos", o cosas así. Soy soy más de ese estilo, mm, pero sí, justo también por eso conocí, digamos, el re el reggae. Em, y también mi ¡Ajá! En un toquín así, de que había un cuate que "ah, vamos". Y acá con sus rastotas y y y y todo todo acá bien ambientado, y sobre todo el olor. <laughs> Este, sí me dije: "Oh, esto es, okey." Y ya como que me empezaron a gustar porque era como un ambiente más genuino, no sé. Este, y después de esto, justo ya como que pues ya en la universidad ahora sí ya escuché, ahora sí de todo, aparte de que <giggles> este, yo también era como en contra del del de la banda, de de todo eso. Bueno, no en contra, sino que, pues, me daba igual y no lo escuchaba porque, pues, ay, no, ¿para qué? Entonces, eh, ya sabes, esos sonidos agropecuarios. <chuckles> Enton
¿O te a no? Jum. Ah, mira, ajá. Sí. Mm, okey. Ah, ajá. Sí. Ujú. Okey. Ah. ¿Por un toquín? <laughs> Sí. Ah, claro, eso es típico, ¿no? Así. <laughs> Sí, sí. Ujú. Ajá. Sí. Ajá, así es. Así se les llama. <laughs>
e pero entonces da da el caso de que yo caigo a la carrera de ingeniería agrícola, ¿no? Ah, so soy agrónomo. Exacto, entonces todas escuchan esa música y yo me quedo como de: "Oh, bueno, a ver, vamos a escuchar esto". Y de repente sí hubo letras que me llamaron bastante la atención, y tonaditas acá y dije: "Ah, okey". Y hoy ya es de lo de lo que escucho principalmente, ¿no? Este sí, ¿tú crees? <chuckles>
Mm, claro pu todos van a escuchar esa música. <chuckles> ¿Ahora? ¿Ya escuchas eso? ¿Más? ¡Ah, mira, se te quedó!
Sí, ¿tú crees? Y pues, este, y aparte, pues también como también, pues, en la universidad justo, es como todavía más grande, y ves situaciones, y conoces más gente de todos lados y así. Pues s sí, justo aprendes que, a veces ya, música bien nau bien como l específica de los lugares, ¿no? De de Veracruz, de no sé, de, em, Campeche, ¿no?
Ujú. Sí. Sí, empiezas a ver que hay más cosas, ¿no? Porque conoces más gente, y cada gente trae su música. A veces pasa que, por ejemplo, pues vas a lugares de México, por ejemplo, eh, Zacatecas o algo así, y les pones rock, y dicen: "¿Esto qué es?",¿no? Es como que tiene que ser banda, ¿no? Y en cambio, a lo mejor vas a otro lugar así bien, zona nice, así de la Ciudad de México y te van a decir con la música banda te corren, ¿no? O sea, pues de depende del lugar en el que estés y, bueno, es lo es lo bueno de la universidad, ¿no? Que puedes conocer de muchos lugares.
Ujú. Exacto. Ajá. Sí. Sí, Sí. Luis Miguel. <laughs> Aquí.